Э, конечно, да. То есть, мне было интересно. Тут какая-то маленькая штучка лежит, там чё-то плачет.
Ну да, это как дочки-матери получается, да? Э, лялька настоящая и пупс настоящий. <chuckles>
Н-да. Хотя у я так сначала удивилась, когда его увидела, я помню. Потому что, ну, я по фильмам ожидала такого сладкого пупсика розового с щечками.
<laughs>
А тут я смотрю, 1 раз, когда я его увидела, лежит что-то синее, какой-то инопланетянин.
Ну да, э. <laughs> <laughs> Ну так, а дальше, ка когда он стал подростком, стало ещё хуже, да? <laughs>
Да. Ой, ну, понимаешь, мы как бы росли очень дружно. И я как бы всегда за ним ухаживала очень. То есть, я была как, э, ну, не то, что вторая мама. То есть, на меня никаких обязанностей родительских не перекладывали. Ну, я сама хотела как бы брать за него какую-то ответственность, и он меня слушал. Ну, это обычно всё-таки братья и сёстры л лучше слушают друг друга.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, ну, с вс су кус Ну, смотря с зависит от семей. Ну, хорошо, в вашем случае там, как бы, ты постой м, еще постарше была, поэтому, может, и слушал, да. <chuckles>
М-да. То то есть он, ну, он, в принципе, был всегда очень послушным, но какие-то у нас всегда были такие хорошие отношения, и на всякие авантюры он шел на мои, на взрослые, так сказать. И когда он стал подростком, для меня это, конечно, было очень сложно, потому что из этого сладенького доброго мальчика
М, ага. Ага. Так. <chuckles> <laughs>
О он превратился в злого подростка, который слушает рок-метал и носит тока чёрную одежду.
А. <chuckles>